ใช่ครับ เรียบร้อยแล้วครับผม อร่อยมากวันนี้ครับผม
อืม ครับผม ครับผม พอดีบ้านก็เพิ่งทานอาหารเย็นเสร็จ แล้วก็มานั่งเล่นเรื่อยเปื่อยนี่แหละครับผม อะฮะ แล้ว แล้ว แล้วคุณหมวกชอบ ชอบทานอาหารประเภทไหนมากที่สุดอะครับผม?
ครับ อ๋อ ก็จะเป็นอาหารประเภท ส ก็จะเป็น อ น เป็นประเภทผัดครับผม ครับ ก็ผัดครับผม อาหารประเภทผัด ผักครับผม
ผัดเหรอครับ อืม? อ๋อ ครับผม ครับ จะเป็นลักษณะไหน?
ครับ อันนี้ก็คือว่าจะเป็นอาหารของทาง ที่ทานประจำเลย เพราะว่าคุณพ่อทำให้ ทำให้ทานบ่อยมาก เขาบอกว่า "ตอนคุณแม่ท้องก็ชอบทานอันนี้ ตอนเด็ก ๆ ก็ชอบทานอันนี้" ก็คือผัดดอกกะหล่ำครับผม
อือฮึ อ๋อ ครับผม อือ ค อ๋อ ครับผม อืม ผัดดอกกะหล่ำ
อา ใช่ ต้องเป็นฝีมือคุณพ่อเท่านั้นด้วย
เป็นอาหารที่พบเห็น อืม ครับ เป็นอาหารที่พบเห็นได้ทั่วไปเนาะ หลาย ๆ บ้านก็น่าจะเคยทำ แต่ว่ามันมีความพิเศษยังไงอะครับ กับคุณหมวกอะครับผม?
ใช่ ใช่ อ้อ ก็คืออันเนี้ย ผมก็คือ ที่จำความได้ คือชอบเลย ชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว อา ก็คือว่า แล้วแม่ก็เคยเล่าว่า ตอนแม่ท้อง ก็ชอบกินผัดดอกกะหล่ำอย่างนี้มากด้วย อืม แล้วต้องเป็นฝีมือพ่อเท่านั้นด้วย
ครับ อืม ครับ อือฮึ อืม ครับผม อ๋อ ทำ ทำเอง เคยทำเองทานไหมครับ?
อา ตอนเด็กก็ ทาน ใช่ ทำเองครับ คุณพ่อทำให้ทานประจำเลยครับอันนี้ ก็จะมีผัดดอกกะหล่ำ แล้วก็จะไม่เหมือนที่อื่นผัดครับ ที่อื่นผัดเขาอาจจะไม่นิ่ม อาจจะไม่อย่างนี้ แต่คุณพ่อนี่ผัดแบบ นิ่ม นั่นเลยครับผม ทานง่ายเลย
อืม อ๋อ ครับ อืม อืม ครับ อืม แสดงว่าเป็นข้อนี้ น่าจะมีสูตรเฉพาะตัวแน่ ๆ เลย ที่ทำให้คุณหมวกติดใจได้จนถึงตอนนี้นะครับ?
ใช่ ใช่ครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอาหารที่พิเศษนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้ผมได้มีข้อถกเถียงกับทางเพื่อน ๆ ด้วย
ครับผม อะฮะ ครับ อือฮึ อืม ครับผม ครับ
คือ แกงส้มหมูสามชั้น
อา แกงส้มหมูสามชั้น อา เคย เคยทานอยู่ครับ บ้านเคยทานอยู่ครับผม
ที่บ้านเคยทาน ที่บ้านของคุณบ้านเคยทาน ใช่ไหมครับ อา ครับ อันนี้ผม ผมทานแกงส้มหมูสามชั้นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับ เนื่องจากว่าทางบ้านมีเชื้อสายมอญด้วย ซึ่งเป็นอาหารมอญนะครับผม อันนี้แกงส้มหมูสามชั้น ก็คือผมเคยไปเถียงกับเพื่อนว่า
ใช่ ใช่ ใช่ครับผม อา อืม ครับผม อือ อืม ครับ ครับผม
แกงส้ม ส เพื่อนจะสั่งแกงส้ม ผมก็เลย พ ถามว่า เฮ้ย ๆ มีแกงส้มหมูสามชั้นไหม? แล้ว เพราะว่า ปลา กุ้ง อะไร ล บนโต๊ะอะเยอะแล้ว เพื่อนบอก "แกงส้มหมูสามชั้น อะไรที่ไหน ใครเขาทำกัน แกงส้มหมูสามชั้น มีแต่แกงส้มปลา แกงส้มกุ้ง"
อะฮะ ครับ อืม ครับ อะฮะ ครับ อืม อะฮะ อา ครับผม อา อือ
เออ ก็เลยเถียงว่า "แกงส้มปลา แกงส้มกุ้ง ไม่เคยกิน"

อา! อือ พริกเกลือ น่าสนใจนะครับ เพราะว่าปกปกติ เออ จริง ๆ นะ น่าสนใจจริง ๆ เพราะว่าคนไทยอะจะชอบทาน เอ่อ หมูคั่วพริกเกลือ ไก่คั่วพริกเกลือ คือประมาณเนี้ย
ใช่ กุ้งคั่วพริกเกลือ อะไรอย่างงี้ครับผม
อา ใช่ ๆ เออ น่าสนใจนะ อืม
ฟัง ฟังดูแล้วน่าจะเป็น ถ้าเป็นสปาเกตตีคั่วพริกเกลือ น่าจะ ว้าว เหมือนกันนะครับผม รสชาติก็น่าจะ น่าจะไปด้วยกันได้ดีด้วยนะครับ อาจจะหอมกระเทียม แล้วก็พริกเกลือ น หน่อยหนึ่ง อะไรเงี้ยครับผม
เนาะ น่า น่าจะไปด้วยกันได้เนาะ ใช่ ใช่ครับ อืม อืม ใช่ ๆ ๆ เออ เป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับผม คุณหมวกครับ น่าสนใจมากเลย เพราะว่า แต่ทีนี้ของตัว ตัวบ้านเองอะติดอยู่อย่างหนึ่ง คือด้วยความที่ว่าบ้านน่ะใช้กระทะไฟฟ้าที่มีความแรงไม่มากนัก ซึ่งพวกพริกเกลือนี่จะเป็นเมนูที่ต้องใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดหนึ่ง แต่ว่าเตาไฟฟ้าบ้านน่ะ ใช้ไฟได้แค่ 800 วัตต์เอง แต่ถ้าเกิดเจอเตาแพง ๆ เตาดี ๆ หน่อย อาจจะถึง 3,200 อะไรเงี้ย ซึ่งมันก็จะเทียบเท่ากับไฟ ไฟแก๊ส อย่างเงี้ยครับผม
เออ ครับผมครับ ก็ ใช่ ๆ ครับผม อืม ครับผมครับ ซึ่งต้องใช้กำลังวัตต์สูง ไฟที่บ้านอาจจะตัดก่อน
ใช่ <chuckles> อา อะไรประมาณนั้น ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน เวลา อ่า ทางบ้านอยู่คอนโด อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไฟที่มันกระชากเกิน ก็เป็นปัญหาในการทำอาหารของ ของ บ้าน เหมือนกันครับคุณหมวกครับ
<chuckles> อือฮึ ครับผม ครับผม ครับผมครับ อื้อฮือ ทางคุณบ้านน่ะก็น่าจะ ต่อไปน่าจะมีไอเดียใหม่ ๆ อาจจะเป็นอาหารฟิวชันใหม่ ๆ ขึ้นมาจากสปาเกตตีก็ได้นะครับผม อื้อฮือ อันนี้น่าทานมากเลย
ครับผม ครับผม ครับ ใช่ครับ เพราะส่วนใหญ่ก็ ก็เป็นฟีลเหมือน อ่า ถ้า ถ้า ถ้าเป็นยูทูบสมัยก่อนก็จะเป็นครัวเถื่อน ๆ อะไรงี้ครับ เปิดตู้เย็นดู เออ เรามีอะไร แล้วเมื่อวานอะ อา ใช่ เมื่อวานดันไปเจอนี่แหละครับ ข้าวโพดกระป๋องนี่แหละ แต่ว่ามันเป็น เบส จริง ๆ ตัวนี้มันเป็น เบส ที่ใช้ทำซุป ซุปข้าวโพด
มีอะไรแล้ว ก ครับผม ครับ ครับผม ซุป อา ครับผมครับ ทำซุป ก็ต้อง
ใช่ เป็นตัว เบส ทำซุปข้าวโพด ใช่ อา
ก็น่าจะเป็นในส่วนของ
ใช่ครับ
น่าจะ ครีเอต อย่างอื่น เพิ่มเติมได้อีกด้วย
ใช่ครับ มันจะมีความเค็ม ๆ มัน ๆ หวาน ๆ หน่อย อย่างงี้ครับ เป็นข้าวโพดกระป๋อง อา ใช่ ก็โดยปกติ อะฮะ
ใช่ครับ ครับผม ครับ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของรายการเชฟอะไรต่าง ๆ ก็น่าจะมีไอเดียแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้ามาได้
ครับ ใช่ครับ